ก็พยายามที่จะแบบไม่บีบหัวใจมากนะคะ คือพยายามเห็น พยายามมองข้อดีของเขาเนาะว่า เออ อย่างน้อยเขาก็เป็นซัปพลายเออร์ ใช่ไหมคะ แบบมามีของให้เราไปขายเนาะ เราไม่ต้องนำเข้าเอง อะไรแบบนี้เนี่ย ก็เลย กลายเป็นว่า เหมือนต้องพยายามทำความเข้าใจกับตรงนี้ว่า คือ เอาตรง ๆ ก็คือเขาก็ไม่อยากจะคุยกับเราแล้ว เพราะเขาก็เหมือนกับพยายามบังคับ ให้เรา ไป แล้วเราไม่เชื่อเขา ใช่ไหมคะ เขาก็โกรธเราทั้ง สามีทั้งภรรยาเลยนะคะ ก็งง ๆ ว่า เออ อะไรจะแบบห่วงเราขนาดนี้ เราก็เข้าใจเนาะ แต่ก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่า คือเราไม่ ไม่ถนัดงานประจำจริง ๆ มันทำแล้ว มันไม่มีความสุขอะ มันคุณ คิดดูดิ ว่าเราไปนั่งทำงานอะ ทำงานได้เงินเดือนมั่นคงก็จริง แต่แบบวัน ๆ ต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้อะ บีบหัวใจทุกวันเลยอะ แบบสภาพจิตเอย แบบมันจะคุ้มไหม ใช่ไหมคะ เออ คุณได้เงินมา แต่คุณแบบต้องมาแบบอัตวินิบาตกรรมตัวเองอย่างเงี้ย มันคุ้มไหมล่ะ ใช่ไหม ถ้าเกิดแบบมันเครียดกระทั่งแบบส่งผลถึงโรคซึมเศร้า อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ เราก็ ไม่ไหวเนาะ เออ คือเขาไม่เข้าใจตรงนี้ไง เขาก็มองว่า เราอะโกหกว่าไม่ได้เป็นโรค เราไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าจริงหรอก ยังเห็นหัวเราะยิ้มได้ อะไรอย่างเงี้ย อ้าว กลาย เป็นว่า เราหัวเราะยิ้มไม่ ช ไม่ ไม่ ไม่ดีซะอีกนะคะ มี ก็มี ก็มีให้ดูนะคะ คนหัวเราะกับคนนั่ง นั่งหน้าเครียด เขาก็บอก เขาก็ถามว่าใครเป็นคนโรคซึมเศร้าให้ทาย เขาก็บอก เพราะว่าคนนั่งเครียด แต่จริง ๆ แล้วคนยิ้มนั่นแหละค่ะเป็นคนโรคซึมเศร้า อืม ขอบคุณนะคะที่ อา ที่มาแนะนำ สบายใจขึ้นแล้วค่ะ ได้ระบายเนาะ
อืม เงิม อา เออ อืม <chuckles> อือ ๆ อือ ๆ ๆ อืม อืม อา ถูกต้อง อือ อืม อืม อืม อือ ๆ อืม อาครับ มันก็ต้อง เข้าใจเนาะ เออ